Boleh boleh, iya.
Biasanya, eee, kalau misalnya tugas kecil gitu yah ataupun angka kecil yang bisa dibagi dari tujuan besar tersebut, apa sih yang terbayang dari Kakak seperti itu, tugas kecil yang seperti apa contohnya?
Iya mungkin kalau misalnya aku bim buat buku harusnya kan, jadi jangan berfikir misalnya aku bisa menyelesaikan seluruh rangkaian buku, tapi mungkin harusnya aku tiap, eee, punya targetnya itu per bab, bab 1 selesai, bab 2 gitu. Itu kan tahapannya, tapi kok aku malah, eee, ketika melakukan itu jadi seperti tidak menyeluruh gitu ya. Sepertinya kok kurang pas gitu. Nah itu sih yang aku rasakan padahal aku tahu harusnya seperti itu, tapi enggak enggak pernah bisa berjalan sih gitu.
Per bab, akhirnya. Iya betul. Mhm.